آآ مساء الفل، صباح الفل.
مرحبًا. إيه الأخبار؟
كله بخير. أنتِ عاملة إيه؟ تمام؟
كله كويس الحمد لله.
أ خلينا نسمع بقى إيه الآراء. هل شايفة إن ممكن الدين يسبب انقسام والّا توح توحّد؟ بُصّي، هاقول لِك حاجة، خلينا نبدأها بمصر اكمِن إحنا الاتنين مصريين، و وخ وبعد كده نروح لأوروبا، بما إن مصر طبعًا هي أم الخلافات وأم الانقسامات وأم الحاجات الغريبة يعني، تشعري ب ب ب بتوحّد وبتشعري بانقسامات، والله فعلًا ازدواجية غريبة، فخليني أسمع رأيِِك. هل أنتِ شايفة إن ممكن الدين يسبب انقسام والّا آآ، توحيد؟
آه. أوكي. أوكي. <chuckles> آه. اهم، آه. آمم، بُصّ هو طبيعة الدين المفروض إن هو يبقى سبب في التوحيد، أيًا كان إحنا ديانتنا إيه، فإحنا كلنا بنصدق في في ربنا، فمفروض إن ده تبقى يعني <tsk> already إحنا بنحترم بعض.
صحيح. صحيح، أنا فاهم.
على الأساسيات إحنا في احترام، ولكن، ولكن أعتقد إنه آآ في ناس كتير بتستخدم الدين
اهم.
إن هي تسبب، آآ، آآ، إنق إنقس إنقسامات. آه، آآ، من من بقى مراحل كتير يعني اجتماعيًا آآ، آآ، إن إحنا أنا هاقول لك على حاجة أنا في مدرستي مثلًا
انقسام، حلو.
آآ، أنا كنت في مدرستين، مدرسة ج ال اللي احم إحنا نقلنا وأنا ورُحت مدرسة جديدة، كنت أنا الوحيدة المسيحية اللي في المدرسة، مش اللي في المدرسة كلها بس اللي في صفي يعني، اللي في السنة بتاعتي. آآ، هل المدرسة كانت م مُجَهزة إن هي تستقبل واحدة مسيحية؟ لأ. أول حاجة أنا ما كانش ال أنا في مدرستي القديمة كنا مسيحيين كتير، فكان لينا آآ، فصل بنروح فيه في وقت في حصة الدين، كنا بنروح في فصل معين ولينا مُدرّسة الدين، لمّا أنا جيت: آآ، لأ ما إحنا ما عندناش فصل ليكِ، إحنا أنتِ تقعدي في الحوش.
حلو. إمم. تمام. اهم، ت صحيح. امم، ف ف فتضطر فتضطري إن أنتِ تسمعي آه أصلًا، تقعدي في الحوش أصلًا.
لأ لأ، أنتِ هتقعدي في الحوش آآ، و وبعدين قعدوا مثلًا ترم كامل مش لاقيين لي أصلًا م يعني ما فيش حد عارف هو مين اللي مفروض ياخد مين اللي مفروض يشرح ل للبنت دي الدين يا جماعة.
إيه ده؟ وال طب والأب والأم يعني هل والدِك ووالدتِك ما ح ما شافوش حاجة زي كده، آآ، وكان لهم رأي؟
يعني إيه؟ هل هل هُم كان ليهم رأي؟ بابا كان بيحب يروح أوي يبقى ليه رأي، بس المدرسة نفسها ما كانش عندها حد. فاللي هو إحنا هنعمل إيه؟
والله والله دي قلّة أدب من المدرسة، أنا آسف يعني أيًا كان المدرسة. امم.
آه، إحنا أ إحنا هنعمل إيه بالضبط؟ آآ، فإحنا اتنقلنا من إن إحنا هنقعد في الحُوش، إن أنتِ هتقعدي مع مُدرّسة الموسيقى اللي لسه جاية جديدة، اللي أنا وهي كأننا أطفال، يعني أنا وهي طف طفلتين قاعدين مع بعض في الحُوش. <laughs> أصلًا ما فيش منهج كان ليَّ، أو يعني كان في منهج، كانت الم ال المدرسة مطلّعة لي كتاب، إحنا أصلًا ما كناش بنتكلم فيه، إحنا أنا وهي كنا بنقعد نحكي لبعض على ياه أنتِ يومِك كان عامل إيه؟ آه، أنتِ كويسة؟ ما فيش، ما فيش أي حاجة.
إمم. حلو. وما فيش أصلًا موسيقى أصلًا. لأن أصلًا عندنا في مصر الموسيقى والرسم ده تحس إن هي حاجة كده اختياري، ما يعني ما لهاش أي لازمة يعني.
أ بالضبط هي حاجة هي حاجة عشان إيه؟ يحللوا بيها الفلوس، <laughs> ما اعرف ما اعرفش بجد، بس ف فأنا يمكن حسيت إن كان في أ أ انقسام جدًا ب وأنا ح كان أول مرة أحس بكده، ف فد في الدراسة عامةً يعني.
إمم، بالضبط، بالضبط. اهم. بتص أنتِ كنتِ في ابتدائي، صح؟
كنت في ك كنت آه في سَتّة ابتدائي.
امم. يعني حتى سَتّة ابتدائي إلى حدِ ما يعني نضج شوية وفا يعني مش مثلًا سَتّة ابتدائي ده يعني بدأ يفهم شوية يعني مش م
آه، آه، ما كنتش ما كنتش هبلة يعني، ولكن برضو أ حسيت ب بيعني بفرق كبير ما بيني أنا والناس اللي معايا، وبعدها في تانية إعدادي جات واحدة تاني مسيحية برضو أ فبقينا 2، ول بقى اللي بيحصل إنه إيه، يا إما بنلاقوا لنا حرفيًا أي مُدرّس فاضي مسيحي، مش مهم هو بيدرّس إيه، هيقعد معانا، يعني آه يقعد معانا في الحوش حرفيًا إحنا كنا بنقعد
صحيح. إمم. تمام. اهم، المهم يتكلم معاكم. اهم. برضو! إيه حكاية الحُوش أنتم هُم ما ماسكين الحُوش. <giggles>
ما فيش ما فيش ما عندهمش فصول فاضية، إحنا ما عندناش أي حاجة فص فاضية ليكم، يا إما لو بقى المُدرّس ده غايب أو م مش فاضي أو عنده حصة، فأنتم آآ، مش ما ينفعش إن إحنا يعني أنا وهي ننزل نقعد في الحوش لوحدنا، لأ، أنتم هتقعدوا في الفصل، هتقعدوا تسمعوا حصة الدين الإسلامي بقى، أنتم عايزين بقى تحطوا إيديكم على على الديسك بقى، تنام بقى، تحطوا السماعة براحتك، بس أنت إجباري هتقعد في الفصل.
اهم. تمام. إمم. تمام. إمم. و و والله أنا شايفها م يعني مش ادّعاء مثالية، أنا شايفها إن هي نوع من أنواع عدم الاحترام، زمان وأنا كنت صغير، م يعني مثلًا مثلًا هنقول مثلًا في الحدود دي برضو، لإن أنا ما خدتش سَتّة ابتدائي، كنت من المحظوظين اللي ما خدتهاش، آمم، تقريبًا من خامسة كده لأولى إعدادي في ح في الحدود دي، فكان عندنا حصة دين عادي يعني، ف فكنت دايمًا كنت بارجع لوالدتي، أنا قلت لِك قبل كده والدتي كانت م يعني متدينة شوية أوي شويتين، فكنت أرجع أقول لها هو يعني ليه طالب كان معايا ناس صحابي مسيحيين عادي في المدرسة يعني، آه، وللأسف بُصّي هاقول لِك حاجة، إحنا مشكلتنا في مصر
إمم. آه. آه. إمم. إمم. اهم. آه.
ى أنا لو جيت أقول لِك ده أنا علاقتي بصديقي المسيحي كويسة وآخد صورة، ده نفاق، هو أنا ينفع في مرة كده آخد صورة مع أختي و وانزلها على الفيس وأقول إن علاقتي بأختي كويسة؟ يع يعني إيه علاقتك بأختك كويسة؟ طب ما هو طبيعي إن هي تبقى كويسة، إيه الجديد؟ بالضبط، إيه الجديد؟ ل فالمهم كنت أسأل والدتي وأقول لها <tsk> أنا دلوقتي معايا صاحبي مثلًا فلان، كريم مثلًا، آآ، هو دلوقتي م ما هواش مسلم، ليه يسمع قص يسمع مثلًا قصة عبد الرحمن أبو عوف والّا يسمع كذا؟ ما هو أصلًا مش مسلم، هو مش مقتنع بالناس دي، فليه نس نسمّعه حاجة زي كده؟ كانت دايمًا تقول لي: "أنت بادئ أنت بادئها بدري أوي، وبادئ نقاش وجدال بدري أوي"، آه، فما لكش دعوة، بالضبط، أنت صغير على الكلام ده. قلت لها: "لأ، هو ليه ياخد حاجة زي كده؟ آآ، هل ينفع أنا قلت لها طب ممكن نعكسها؟" الكلام ده وأنا في أولى إعدادي نك ممكن نعكسها أنا اللي أروح مدرسة أسمع فيها عن ال عن الأب والإبن، وأبدأ إن أنا أسمع ال أسمع مثلًا س سيدنا المسيح واعرف الكلام ده وبتاع؟ قالت: "لأ، ما ينفعش تسمع الكلام ده، إحنا مش مقتنعين بالكلام ده."، قلت لها: "طيب ماشي، ما هو نفس الكلام الأخ التاني ده مش مقتنع باللي إحنا بنقوله، ليه ما نحترموش؟ وليه ما يبقاش ليه حصة؟ وليه ما يبقاش ليه آآ بتاع؟" قالت لي: "لأ، أنت بتتكلم بقى في أمور عُليا ومش بتاعتنا الكلام ده". فأنا شايف إن نقطة الدين في مصر
امم. امم. امم، آه، أنتم اخوات <laughs> آه، اهم. اهم. اهم. آه. أنت بادئ <laughs> هل صغيّر أوي. امم، امم. امم. اهم. اهم. آه. اهم. اهم. آه.
هي النقطة الأولى اللي بتسبب انقسام بيننا وبين بعض، ليه بقى آآ، لأن للأسف بنسعى إن إحنا نجمّل الصورة، مع إن هو الطبيعي الطبيعي يعني مصر من ألف تسعمية و وار وعشرين كده من مطلع العشرينات كان المسلم والمسيحي واليهودي شبه بعض تمامًا، ما تعرفش تفرقهم أصلًا، يعني أنتِ لو جيتِ تقولي لي مين أفضل ممثل كوميدي بتحبه؟ أنتِ هتتصدمي لمّا أقول لكِ مين يعني، نجيب الريحاني، نجيب الريحاني هو عشقي، عشقي حرفيًا، أنا ما فيش فيلم لنجيب الريحاني ما اعرفوش، ما فيش و عشقي نجيب الريحاني ده، تسألي تسألي أعز صديق ليَّ هيعرفه، ف ف يعني آآ، يعني ما فيش حاجة اسمها أنا ص يعني أنا مؤخرًا والله العظيم يعني عاوز أقول لكِ إمتى مثلًا يعني أنا دلوقتي عندي 31 أو 32، أنا عرفت إن نجيب الريحاني ده مسيحي مثلًا أنا عندي 27 سنة، تمانية وعشرين سنة، يعني م ما ليش علاقة أصلًا، م ماليش علاقة، أنا مالي أنا، وبعدين مش عارف مين اللي كان بيقول لي عرفتها إزاي صدفة، واحد بيقول يعني كان في ممثل مصري ساعتها آآ، و و ونجيب الريحاني اتوفى، فهو عامل حساب يروح المسجد اللي مش عارف إيه، فراح قالوا له قال له ده أنا رُحت المسجد ما لقيتش الدفنة، قالوا له د دفنة إيه، نجيب الريحاني مسيحي يا ابني، قال له لأ، لا والله ده أنا باحسبه شوفي أنتِ متخيلة بعد ما قضّى عمره معاه آآ، وقضّى حياته كلها معاه وهو أصلًا ما يعرفش دينه إيه.
إمم. آه. اهم. آه، اهم. آه. اٍمم، آه. امم. اهم. بجد! اهم. آه. <chuckles> آه، ما كنتش مهتم، اٍمم. آه. <chuckles> آه. <chuckles> آه.
ف ف ب هاسألك بقى سؤال بقي لولبي بقي في ال ف في الحتّة في الصميم، هل أنتِ شايفة إن زمان أ الدين آآ زمان ده بن أ نطلع نقول لحد مثلًا إيه لحد 73 مثلًا 74 لأن بعد بعد حرب 73 آآ وبعد ما مبارك م سِك الدنيا اتلبخِت خالص من زمان آآ كانت الدين ما ما كانش حد مركِز فيه ما كانش حد يعرف ماليش علاقة بالدين دلوقتي بدأ ال ال ال الرُكن الأول يبُص عليه أنت ديانتِك اٍيه الأول وبعد كده نتكلم بقي نشوف هنعمل إيه.
يالّا. اهم. آه. اٍمم. اٍمم، اهم. آه.
شايفة شايفة إن فعلًا اختلفت عن عن زمان والّا والّا والّا زي ما هي؟
أكيد بُص هو هو كل حاجة كل حاجة اختلفت منها برضه طبعًا موضوع الدين دوّة، لأنه أ أنا مثلًا أول حاجة باحسّها فه ف فب بتفرّق إن هو أنت أصلًا آآ مكتوب على البطاقة بتاعتك مسيحي، أو مسلم، ليه؟ آه، اللي هو ليه؟ يعني هل أنت هتعمل طب ماشي أنا فاهمة إن أنا ممكن يبقي مكتوب أكيد كده مكتوب من إسمي يعني أنا من إسمي هتعرف أنا إسمي فيه جرجس، فاللي هو طبيعي جدًا هتقرا الإسم تعرف إن البنت دي مسيحية ولكن آآ ليه أنا آآ يعني مش معناه إن أنا عايزة عايزة أ أ أتجنب وإن أنا لو حد سألني هاقول لا، لأ <tsk> ولكن ولكن آآ ليه أنتم كاتبينُه لي على البطاقة؟ هل أنا عشان لمّا أروح الأماكن الحكومية باتعامل بطريقة مُختلفة؟
عنصرية بحتة أقسم بالله <giggles> <laughs> أيوه تمام، فاللي هو معروف <laughs> اهم. لأ، طبعًا حقك تبقي مُعتزّة بالاسم، اهم. مش عارف اهم.
أو هل أنا ليَّ حاجات معينة أنا أ أصلًا ما أقدرش أعملها؟ في البلد، يعني ي هل أنا أقدر أبقى في في في حاجات مناصب سياسية عالية؟ ما أعتقدش.
اهم. اهم، إمم، أنا يعني أنا مش عارف نقطة اللي اخترع نقطة ال ال ال ال ال الدين في البطاقة ماشي ذكر أو أنثى، ممكن ماشي ما فيش مشكلة نعمل ذكر أو أنثى.
آآ، يعني دي دي محتاجين نعرفها، ولكن ولكن ليه الدين بالضبط؟ حتى لو أنت لو أنت كنت بتقول دلوقتي إن إحنا عايشين في أوروبا، أنا ف عمري ما شُفت في أوروبا حاجة مكتوبة غير أنت اتولدت فين، آآ، اد ساعات حتى ال في دوَل بتبقى كاتبة نوع آآ، نوع الدم، ما عشان أنت لو في مصيبة ومحتاج آه، ومحتاج آمم، محتاج دم مثلًا، ولكن دين، فاللي هو الحقوه يا جماعة ده ده مسيحي، أو الحقوه يا جماعة ده مسلم، ما هي هي.
آه، ليه ليه بقى دين، ليه ليه الدين؟ يعني ليه؟ يعني المش اهم. دين. صحيح. آه، آه، آه، فصيلة الدم. صحيح. صحيح، صحيح. آآ ك كان م ك من حتة ال كان ف كنت في في أنا قبل ما أسافر أنا مسافر مصر تقريبًا 2020 فأنا من الناس اللي بتحب تلِفّ، تحب تعرف أماكن كده في أي حتة، ف ف ف ففي مصر رُحت رُحت كذا مكان، فكانت منها الكنيسة المعلقة في آآ، ف في مصر، فدخلتها وعادي كله بيدخلها، آآ، مسلم ومسيحي، فالمهم أنا لفيت في الشارع شُفت كمية كنايس كتير أوي عجبتني. أنا باحب بُصّي باعشق أي حاجة تخص التاريخ، إن شاء الله تكون يهودية، أنا باعشق باحب التاريخ وباموت في عبق التاريخ، فالمهم آمم، يومها كان يوم ما اعرفش كان في حاجة خاصة بالمسيحيين، مناسبة آآ، ف فطلب مني البطاقة على البوابة، قُلت له: "أنا عاوز أدخل الكنيسة جوه أشوفها"، فقال لي: "وريني البطاقة"، فشافها لقاها مسلم قال لي: "أنت أنت جاي تعمل إيه هنا؟".
آه. آه. إمم. آه. بالضبط. إمم.
قُلت له: "يعني إيه جاي أعمل إيه هنا؟" جاي أبُص على الك قال لي: "لأ، ما فيش الكلام ده ممنوع تخُش، آآ أنت لازم يا مسيحي يا ما ينفعش،" قُلت له: "يا عم أنت أنت أنت ليه يعني إيه إيه وِجِه الإستفادة إن أنا آآ تعرَف دي ديانتي أدخُلها أو لأ؟" آآ ف ف فاتعجِب، قال لي: "هو أنت أصلًا جاي تعمل إيه هنا؟" فقُلت له أنا رُحت رُحت ساعتها كان في دير في دير مشهور أوي ف عند المُقطّم تقريبًا، منحوت في الصخر، آآ مشهور أوي لو تفكريني بيه أسمُه إيه؟ آمم
آه. آمم. آه، آه. امم، أيوة آه. آمم، اللي هو الكنيسة المُعلَّقة أنت قصدك؟
هو لأ، لأ في في دير كده منحوت في الصخر في مصر، الأنبا الأنبا حاجة كده، مش فاكره م آآ س مشهور أوي على فكرة، أنا أنا قُلت لواحد صاحبي في مسيحي قال لي أنا ما أعرفوش أساسًا، آمم والله العظيم كان جميل أوي.
دير المُقطَّم؟ لأ، مش عارفة. <laughs> لأ، ده أنا استني أنا هابُص عليه كده.
كان أنا بقى يعني هاحاول أفتكره وأقول لِك على إسمه، آآ يعني أنا اتصَدمت بال يعني كمية جَمال والله تتصدمي مِنُه، يعني من م م يعني مُتخيلة مثلًا تمثال لسيدنا عيسى، تمثال المسيح منحوت في ال في الصخرة، أنتِ متخيلة؟ مش عاملينُه مش راسمينُه، منحوت فأنا رُحت شُفته، إيه ده، إيه كمية الجَمال ده و صورت صور وبتاع، أيوه سمعان الخرَّاز هو ده، <laughs> دير سمعان الخرَّاز، آآ أ عجبني أوي أنا رُحت في مرة إيه ده يا جماعة، إيه ده، ف فم باحس إن هنا بقى ما لهاش علاقة بالدين ده أساسًا، يعني أنا ما حدش سألني ف في أوروبا هنا ولا مرة أنت ديانتَك إيه تمام؟ آآ أنا إتعاملت مع يهود كتير هنا، وبرضه كنت باتعامل معاهم عادي، م مش مش جاية فيها العقدة دي، إنما في مصر يقول لَك أنت ديانتَك إيه.
إمم. آه. اهم. سمعان الخَرَّاز. آه. اهم. آه. اهم. اهم. آه.
الأول، وبعد كده يكَمّل. <chuckles>
وبعدين آه، وبعدين عشان نعرِف إحنا نتكلم إيه، لأ، هو يعني في ال في ال برضو ال ال بداية الموضوع لمّا إحنا كنا بنتكلم على الموضوع اللي هو آآ، حصة الدين وكده، زي ما أنت قلت ال اللي أنا كنت بافكر فيه اللي هو فعلًا أي حد من ال من الطرف التاني، من الديانة الإسلامية ما كانش هيقبل إنه هو يقعد في ال في ال في الحصة بالضبط، فإحنا تحس إلى حد ما إحنا برضو اتعودنا فاهم، اتعودنا إن البلد يمكن آآ، على قدّ ما هي مت متقبّلَانا، ولكن إحنا في نفس الوقت في نسبة من العنصرية آمم، مش ما أعتقدش إن هي بتحصل عن قصد، ولكن أعت أعتقد إن هي بتحصل عن إن هو جهل اللي هو آه، إيه إيه إيه المشكلة يعني ما تقعد في حصة الدين، ما إحنا أصل إحنا ما عندناش ليها مدرّسين ولا حاجة زي كده، ولكن لو كان الموضوع العكس، لو لو أنت رُحت مدرسة في أوروبا وال وهُم عندهم حص مع إن أصلًا هنا ما فيش حصص دين، بس ماشي، آآ، آآ، أنا في حصة دين وأنا هاقعدك إجباري إن أنت تسمع آآ، الدين المسيحي، وما أعتقدش إن أنت برضو هتقبل بكده، أو لو قبلت فأنت برضو هتبقى حاسس نفس الإحساس اللي هو أنا في نسبة عنصرية ليَّ، أنتم أنتم مش مجهزين لي المكان مع إني
امم، صحيح. اهم. بالعكس صحيح ما ينفعش. أيوه. اهم. الثقافة، الثقافة والتربية. إمم. بالضبط. ما أكيد. أنتم مش مِحترميننا مثلًا.
بالضبط، المفروض إن البلد على فكرة دي كانت مدرسة حكومية يعني، م كانت مدرسة حكومية آآ، مشهورة ش شهيد اسمها إيه يا رب، أنا نسيت اسم المدرسة من كتر أما أنا مش وحشاني خالص. <laughs>
امم. تمام. آآ، هو حاجة كويسة هم طب ما هي مدرسة بالذكريات دي أعتقد لو تنسيها يبقى افضل. <laughs>
<laughs> بجد آه، فيمكن مدرستي القديمة ك لأ، المدرسة القديمة كانت كانت متج يعني جاهزة جدًا، كنا كتير كمان، فاللي هو كان إجباري لازم يبقى لينا فصل، وكان إجباري لازم يبقى لينا مُدرّسة آآ، بتشرح هي حاجة ح تشرح حاجة من الكتاب يعني، نستخدم الكتاب، فاهم؟
آه. إمم. لشخص امم. بالضبط. على الاقل يعني آه يحسسونا يا جماعة إن إحنا مسيحيين يا جماعة، مت يعني إحنا مش مش جايين من كوكب رابع. <laughs>
آه، يعني مش مش اللي هو أنا أنا مش قاعدة أحكي مع واحدة صاحبتي في حصة الدين يعني. <laughs>
صحيح، صحيح.
آه.
آآ، ال الموضوع كان لذيذ والله، وشيّق واتكلمنا في جانب للأسف لا يجرؤ أحد يتكلم فيه في مصر، فأنا باشكرِك والله و ونشوفِك تاني إن شاء الله.
امم. <laughs> آه، إن شاء الله، شكرًا جدًا ليك.
مع السلا